いや、でも夏暑いですよね、あそこも。うん、暑いと思います。あつ暑いですね。だからま、あ、でも、うん。場所によりますよね。ソウルとかだったら、まあ北の方だから、まあ日本の東北ぐらいだと思うんですけど、それでもやっぱ暑いですよね。うーん、だからやっぱり別の冷蔵庫が必要って、あ、聞きます。うんうん。そう、キムチ用の冷蔵庫持ってますよね、みんな。うん。みんな持ってるっつってました。うん。私は無いですけど、そうなんですよ。だから、冷蔵庫が無いとうん。でもおなんかね、ちょっと家庭でタッパーで作れたいいですよね。
夏暑い？やっぱり韓国でも。夏行ったことないんだよ。うん。 あ、そうなんだ。 うん。 うんうん。 暑いか夏は。なるほど。 必要なんだ。じゃあもうキムチ用の。もも持ってんのかな？みあ、持ってる。 ああ。んああ、それぐらいやんないといけない。 うん、うん。 おん、つあ、作ってました。だからちょっと、あ、作れるのかなと思って。うん、でもオーストラリアにいた韓国人の人が、男の人なんだけど、いや、誰でも作れるよみたいな感じで作ってて、で、ちょっともらった。うん。
うん。あ、そうなんですか？え、え。 ええええ、はいはい。 へえ。 あ、そうなんですか？え、どうでした？ご自身でつけ作られて。あ、まだ作ってないんすああ、なるほどなるほど。ええ、へえ。はい。はい。
うん、ま あ、ま、自分では作ったことないんだけど。うん。作り方だけちょっと教えてもらって、始めなんかちょっと塩で浅漬けみたいにして、水分抜いて。で、それから色んなもん入れて、あ、漬け込むだけだよみたいな。
ああ、なんでも結構なんか入れません？色々、なんか
うん。 そう。その入れるものが難しくて、あの、けやっぱ韓国産のほら、あの、唐辛子って、あの甘いのがあるじゃないですか。辛くなくうん。ああいうのもやっぱちょっと入れ入れ込まないと、辛いだけのキムチになっちゃうんで、そう。辛いだけのキムチも食べたことあんだけど、やっぱ美味しくないですもんね。ま、色んなうんうん。コクがないですね。そう。あのイカとかね、ああいう海鮮も入れるといいっちゅうもんね。
ね。うん。はい。 そうそうそう、うん。 ありますあります。はい。 そうですよね。 あと、なんか はい、美味しくないですよね。やっぱなんかコクが無いと。うーん、そうですね。 あ、ゆ言ってますよね、海鮮をなんか、エビだのなんか。あ、はい。
そう。 そう。あ、旨味がえ、あの、アミノ酸が出るんでね。
うんうん。 そうですよね。
美味しくなりますね。ただ、やっぱ一番こだわんなきゃいけないのはやっぱ、あれですね、あの唐辛子。
はい。 うん。はい。ああ、唐辛子ですね。あら
うん。で、この唐辛子で結構売ってないんですよね、色んなとこで。
あ、売ってないすね。韓国、うん。のお店とか行かないとですね。
そう。韓国料理の店みたいなとこで、あの頂戴みたいな言うと分けてくれるんだけど。
あ、そうですか、いいですね。へえ。
うん。あ、ちょっとこういう甘いく唐辛子ってのは日本産のでは無くて全然。
うん、無いですね、確かに。うん。
そう。だスーパーとかでああいうの買えないんですよね、だから。うん。そう、アジア系の行かないと。そう。
買えないですね。見たことないですね。うんうんうんうん。確かに。へえ、じゃ今年は作られるんですか？それ。
それだ ああ、今話したからやってみましょうか。ね、あ <laughs> でうん。どんどんな風にうん。ね、だあ、話きうと意外に簡単だったんで。うん。ちょっとやってみたいなってのは思い
<laughs> あ、是非是非。ちょっと、あの、報告待ってます。ちょっと、美味しく出来たら、ちょっと私もやってみたいので。<laughs> そうですね。 あ、そうですね。あ、そうですか。ああ、そうなんですね。あ、是非是非。ご家族も喜ぶと思います。<laughs> はい、そうですね。いやいや、是非是非。うん。ね、買うとやっぱり添加物入ってまふんね。うんうんうん。ありがとうございます。楽しかったです。はい、またお願いいたします。
はい。 そうね、うん、く、あったら、うん、買うよりはね、いいかもしんな そうね、色々はあ、ありがとうございました。はい、お願いします。